はい、あのちょっと聞いていただきたいんですが。衝動買いをすぐしてしまうんですよね。で、ま、ちょっとあの全然アドバイスとかっていうよりは聞いていただければって感じなんですけれども。
ええ。 うーん。 ええ。
なんか、オンラインショッピングをすごいしちゃうんですよ。
ああ。
なんか最近ね、あのもうお店に行かなくても、オンラインで何でも買えちゃうじゃないですか。
うん。うん。 うーん、ま、つまりスマホを使ってとかですかね？
なんか。 あ、そうですそうですそうです。で、だから、なんか、もう、それね、見なきゃいいっていう話なんですけど、つい見ちゃって、つい買っちゃってって感じで。でもなんか、ね、結局あの実物を見てないから、届いたらなんかやっぱり気に入らなくて、なんかまた返品とかなったり、結局時間の無駄にもなったりとかって感じなんですよね。ふ。
うーん。 ええ。 ええ。 ええ。 うん。 ええ。 ええ。 あ。 ああ、まあね。でも、まま、でも返品できるのは、いいいですよね、お金が返ってきますから。
ええ。 あ、そうそう、そうなんですよ。で、まあ、なんかちょっとね、買い物をする時間が楽しいっていうこともあるので、ま、返品できれば、ね、あの買い物もできて、お金も使わなくてっていうこともあるんですけど。ね、なんかもっとその間に例えば読書とか、なんか色々できることあるのになってちょっと思っちゃうけど、結構スマホで見ちゃうんですよね。
うん。 うん。 うん。 ええ。 うん。 ええ。 なるほど。なんか、もう、えっと、お気に入りのお店とかがあって、こうスマホを開くと、ついついそういうお店のさサイトに行ってしまったりするんですか？
はい。 ええ。 ええ。 そうですね、それは結構ありますね。あとは、なんか、あの、今アメリカに住んでいて、なんか、日によって値段が変わったりするから、あの、それで毎日見ちゃうんですよね、結構。今日はいくらとか。で、なんか、安くなってるとつい買いたくなっちゃうみたいな。洋服とそれ例えば洋服とか、が多いんですけど、はい。
ええ。 えん。 ああ。ああ、なるほど。ま、それはいやあの、なんだか、ね、そのお店の策略に
ええ。 <laughs> 本当にそうですね。<laughs>
ね。 の、ね、のの乗っちゃってますかもね、しませんね。
<laughs> まさに。ほんとになんか、さもともとすっごい好きだったブランドがあって、なんかフランスのブランドでセザンヌっていうんですけど、それですごい数年間はまってたんですよ、しばらく、ちょっと前まで。で、そこの、もうなんかみんな結構ハマってる理由が同じで、なんかどんどん新作を出して週に2回とか新商品出るんですけど、数を作らないんですよ。だから、そう、なんかその時に買わないと売り切れちゃうから手に入らなくなっちゃうっていう感じで、みんなそれにハマるんですよね。で。
ええ。 ええ。ええ。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 へえ。 うーん。 ええ、すごい、あのマーケティングですね。
うん。 そう、すごいですよね。で、なんかそのハマってる人たちで、なんかフェイスブックとかのグループとかできてて、だからそれで、なんかお互い話し合うから、なんか実際の友達じゃなくても、お互い話すことによって余計ハマるみたいな、感じでした。<chuckles>
え。 うん。 ああ、情報交換が。
はい。
ね。色んな情報がもらえて、また、いいですよね。
はい、そんな感じで。だからもう、しばらく、それにハマってる時なんて、もう週に1回ぐらいは、なんか結構、なんだろう、1万円以上するような服とか、買ったりしてましたね。
ええ。 うーん。なるほど。結構、高額ですね。
うん。 はい。 はい。で、結局なんか、着たり着なかったりで、でもなんか、そんな高いお金出したから、処分もできなくてって感じで。まだ、タグが付いたままの服とかも、クローゼットにあったりするんですよね。
うん。 うん。 ん、そうなんですか？わあ。その、まだ、あの。タグが切ってないくって、着てないってことですかね。
のもあって。はい。で、ま、そのタイミングでちょっと、子供も途中で生まれて。だからちょっと、結構いい服なのに、これ着てたら汚れるとかなっちゃって。そう、そういうのもあって、着てない。いつ絶対いつか着るって思ってて、着てない服とかもあったりして。そう、ね。
ええ。 ええ。 ええ。 うん。 なるほどね。それはちょっと、悲しいというか。なや悩みますね。といういうね。まあでも、今からでも、ききき着たらどうでしょう？
ね。 ね。 うん。 <laughs> そうですよね。そう、そうなんですよ。まさに。<chuckles> はい、ただはい。はい。
まさに、き、あの、ちょっと、あまりにも、なんて言うの。あの、おしゃれすぎて、普段的に着れないって感じですか？その、赤ちゃんと一緒に、着れない感じですか？
ええ。 まあ、出かける時なら、いいんですけど。ちょっと家では、ちょっとなって感じで。だからなんか、しかも結局なんか、いい生地でできてるから、薄くて。なんか、生地も。だからなんか、繊細なんですよ。ね、なんか、破れちゃったりするのも、しんさなんか、心配だしって感じで。で、しかも、着たらなんか、クリーニングとか出さなきゃいけないのかな、みたいな感じもあるから。なんか、自分にお金使っといて、悪循環で。なんか。
家では着れない。やっぱり。 ああ。 ああああああああああ。分かります。 うーん。 うーん、たし。 うんうんうんうんうん。
なきゃない方が良かった、っていうぐらいなものもありますね。そう考えると。<chuckles>
うーん、ま、でもい今そんなにね、あの、そのブランドには
ええ。
あの、時間とお金は費やしてないんですよね？
あ、まま、もう今はもうなんか、ギャップとかです。<laughs>
ああ、それこそ赤赤ちゃんのためのとか。
いや、もう あ、ま、あの子供の服とかもそうですし、自分もなんかもう、スウェットとかが多くなってきました、買うのは。もうなんか、家ん中で着る服を主に最近は買ってます。うん。
うん。 あ、うん。 うんうんうん。 そうなんですね。
ええ。そう、ただ、まあ、衝動買い別にそんなスウェットだってね、洗濯すれば2、3着あればいいのに
うん。
なんかね、どんどん増えていく感じで
うんうんうん。
なんか必要以上にあるって感じですね、物はうん、基本的に、うん。
なるほど。え、そのなんかお買い物するにあたっての月月でのこう、これぐらいの予算がありなんかこう金額的に予算とかありますか？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
予算とかあんまり決めてなくて、で、ちょっとアルバイトしてるお金の収入の中でやりくりするけど、別になんか、だからって月にこの金額までとかは決めてないって感じですね。
うん。 ま、でも一応その、アルバイトでいただく金額は超えないようにはしてるんですよね？
はい。 はい。 そうですね、はい。
うん、いいですよね。
で。うん、まあ、で、あとアルバイトなんで、なんかその時によってちょっと金額も変わってくるし、っていうのもありますね。うん。
うんうん。
だから、予算を決めても、そんなになんかもらえないかもしれないしって感じで。
うん。 うーん。り理想とししてはどうですか？もうちょっと
んね。 はい。
うん、減らしたいんですか？そのおあの、お買い洋服とかに買う金額を減らしたいのか、それとも、まあ、ある意味で多分あの、こう、趣味というか楽しまれてると思うんですよ。お、のを。
はい。 ええ。 はい。もうなんか趣味みたいになっちゃってますね、買い物が。はい。
うん。
だからうん、でもなんか確実に必要以上に持ってるなっていう気持ちはあります。<chuckles>
そうん。 ああ、洋服がね。
はい。
うん、なるほど。 ね。 まあ。
ね。
そうですね。まあ、お子さんもう、多分成長が早いと思うので。
ええ。 うん、はい。
うーん、まあ、時々なんかこう、すあのその新しい服を買うためにも、そのスペースを確保するっていうのはどうでしょうか？
ああ、はいはいはいはい。 スペースを確保して、それでそこに置いておくって感じですか？うん。
はい、スペースを、あの、作るって私言いましたけど、つまり
ええ、ええ。
いらないものは、処分する。<laughs>
<laughs> ね、そう。
ていうことをちょっとあの遠回しに、言ってみたんですけれども、はい。
はい。 はいはいはいはいはいはい。 そうですよね、なんか、もうどんどん増える一方であんまり減らしてなくて、最近。もうなんか、それ重要ですよね、やっぱり。
うーん。 うん、あのそうですね。あの、いや、やっぱり、あある半年に1回かいちねんに1回は、ま、なんか、生活自体も変わっていくと思うので、生活も変わったらなんだか、洋服の好みとか趣味も変わる可能性があるので。
はい。 うんうん。 ええええ。 ええ。 確かにそうですね。
うん。 あの、頻繁に棚下ろしはした方がいいかもしれません。
棚卸し、確かに。しかもなんかやっぱりいい服とかだと、またもう1回メルカリとかでも結構高く売れたりするんですよね、出してみれば。
ええ。 あ、そうですよ、その手がありますよ。
で、ね。 そう、だから、まあ、ね、捨てなくてもそうやって売ればいいっていうのもありますね、うん。
うん。 そうですよ、日本に持ってって売るん売ると、もしかしたら倍増するかもしれませんよ。
おお。確かにそのお店まだ日本あのそのフランスのお店はまだ日本にりゅ上陸してないんですよね。だから多分。
うん。 あ、じゃあ、絶対、価値は上がります。
ね。 うんうんうん。知る人ぞ知るみたいな感じで、きっとそういうの好きな人だったらちょっと高く出しても出したいみたいな人はいると思いますね。
うん。 うん、しかもタグが付いてるんだったらね、新品ですから。
<laughs> 確かに。<laughs> そう、それもあってなんかなんか着ちゃったら売れなくなるかもみたいな気持ちもあって。うん。
<chuckles> うんうん、その場合はもう今はもうき着なくていいです。
ね、す確かに。しかも別にアメリカでも人気だから全然日本に持っていかなくても、アメリカでもね、売ればいいんですよね。<chuckles>
うん。 本当？ そうですよね、そんなコミュニティがあるくらいですからね。まあ、に日本の本当に送ってその郵送料が元が取れるくらいなんじゃないかなと思います。
はい。はい。 うん。 確かに、はい、ね、ちょっとやっぱりね、増えた分は減らすっていう、なんか衝動買いね、やめたい理由としてやっぱりものが増えるっていうのが一番多いんで、そう、やっぱりね、増えたものは減らさないといけないですよね。
うーん。 うんうんうんうん。 そうですよね。その、かん還元しましょう、還元、その着たい方への。
ね。 うん、ね。 ええ、で、それでまたね、あの元のお金も戻ってきて、で、次に着たい服を買った方がいい
回す。 そうです。 次、うまた、そうです、そうです、いいじゃないですか。
おお、すごいいい案が出来上がりました。ありがとうございます。<laughs>
うん。 はい、はい。はい。お役に立てて嬉しいです。ぜひ。
<laughs> やっぱりね、増やしていくのは簡単だけど、減らすことも考えて頑張ります。<chuckles>
ねえ。 はい、応援しています。
<giggles> ありがとうございます。なんか、あの、本当に助かりました。今日は話を聞いていただいてありがたいです。
はい。 はい、こちらこそありがとうございました。
はい。